Ay, pues mira, te quería contar <chuckles> algo que me está pasando ahorita, ¿no? Eh, últimamente, eh, pues, me pasa que empecé a comprar un montón de cosa, em, que, pues, según yo, eh, pues ocupaba, ¿no?, en el momento. Y y pues, ahorita ya que que me están llegando las cuentas, y y que, pues, ya no me alcanza, eh, pues, la verdad que me estoy sintiendo mal, esta culpa <chuckles> me está, no sé, agobiando. Porque, pues sí, eh eh, ahorita que que empezaron los descuentos para comprar, eh, no sé, eh, juguetes, ropa, zapatos. Bueno, yo los vi en internet, y dije: "Guau, no, pues, es que está muy barato, tengo que comprarlo, y y pues esta oferta no se me no se me puede pasar". Entonces, empecé a comprar y a comprar cosas, porque dije: "No, este precio, tengo que aprovecharlo", ¿no? Y y bueno, ya me puse a comprar cosas y ya me están llegando, y luego ya se me, eh, subió el el presupuesto que tenía ya no lo tengo. Eh, y pues, ya me siento mal de de haber gastado tanto, pues, algo que a lo mejor no ocupaba solamente por ver los precios que que se me hacían muy bonitos, y según muy baratos. Y ahora me doy cuenta de que era más solamente pura mercadotecnia para que comprara yo. Entonces, me siento mal ahorita, y pues te quería pedir un consejo de pues, ¿qué puedo hacer para, pues, sentirme mejor, y pues también para reducir este este tipo de compras compul impulsivas, ¿no? O compulsivas de que <chuckles> de estar comprando y comprando a lo mejor sin que lo ocupe.
Bueno, pue este, primero que nada, muchas gracias por por compartirlo. Yo sé que que bueno, a veces uno, pues, es se emociona, ¿no?, al ver este tipo de de de promociones, de de cosas que a lo mejor en el momento no no consideraba que eran necesarias, pero quizá por la premura, o la manera en la que están como realizadas. A veces uno tiende a tener este tipo de de situaciones. Pero bueno, me gustaría saber con qué frecuencia, pues, compras por este tipo de impulsos, y o en qué momentos del día es que suele pasar con con este regularidad.
Sí. Pues, mira, eh, compro a lo mejor, eh, cuando yo digo: "Ah, va a ser mucha promoción", por ejemplo, ahorita en este fin el fin de año, pues, se ponen a a a hacer muchas promociones, ¿no? Sí compro cuando es fin de año, o cuando no sé, cada temporada, ¿no? <chuckles> No es de que a lo mejor sea el fin del año nada más, sino que bueno, ya para en primavera para para verano, para, eh, ya otoño e invierno, eh, me gusta como, eh, buscar ofertas y comprar. Y a veces que también por, no sé, sentirme un poco mejor, digo: "Ay, me siento muy estresada, eh, quiero salir" y me voy a las tiendas, y voy y compro, y compro, y cosas que a lo mejor no ocupe, ¿no? Entonces, sí, eh, me está afectando como, eh, este tipo de compras impulsivas sin sin tener como, no sé, un presupuesto y y, pues, ya después de que checo mi mi estado de cuenta, pues, está como está hasta el tope, ¿no? Entonces, sí, eh, me ha pasa con frecuencia de que, pues, me siento un poco cansada o estresada, y digo" Ay, voy a ir a la tienda a desestresarme".
Claro. Ya comprendo. Y bueno, ¿qué es por lo general el tipo de cosas que más pues compras, o consumes cuando tienes este tipo de de ataques como de impulsión?
Pues yo creo que la ropa, la ropa y los zapatos me gusta. Es lo que más compro, y y también a lo mejor cosas para para la casa. También me gusta comprar cosas para la casa o decoración.
Comprendo. Y bueno, tomando en consideración como que estos momentos de ahora sí sí podemos decirlo de de debilidad, este, ¿esto qué tanto ha afectado, o cómo ha cambiado eso en tu presupuesto, o en las metas que quizá tienes en cuanto a tus finanzas?
Pues mira, eh, te cuento. Estábamos, eh, pues planeando un viaje para para fin de año para ir a visitar a familia, y y pues ahora que que ya, pues checamos nuestras cuentas, pues ya nos nos no nos va a dar para poder salir ¿no? Y nuestra meta, eh, pues, financiera de de tener, pues un guardadito para poder ir de vacaciones, pues ya no vamos a poder hacerlo, ¿no? Entonces sí nos ha afectado, eh, pues el gastar, eh, con estas compras que pues no teníamos contempladas ¿no? Y pues sí, a veces que que uno dice bueno, eh, me voy a guardar este dinero, voy a usarlo para, pues para guardarlo para el nuestro viaje, y pues ahora, pues nos quedamos sin ese dinero <chuckles> y pues ya no vamos a poder ir.
Ay, lo lamento mucho. Sé que bueno No no llego a comprar como el pues ahora sí que el impacto que que generó todo este tipo de situaciones y más, pues, cuando ya tenían quizá pues muy presupuestado este viaje, y que por estas situaciones ya no se se va a poder dar, y bueno, me gustaría también ya como para tener como un poquito más de perspectiva, el saber qué sientes antes, durante y también, pues después de haber comprado.
Pues mira, cuando voy a comprar, pues me siento bien. Bueno, te digo que a veces cuando voy a comprar estoy un poquito estresada, ¿no? Pues voy a las tiendas, eh, estoy pues tiempo, hasta unas 2 horas, 3, puedo estar en las tiendas viendo, me hace relajarme, estar ahí en la tienda, ¿no? Y pues sí, eh, mu cuando voy a a comprar algo y y lo compro, pues me siento bien al al comprarlo, ¿no? Y pues sí, eh, ya después de que lo compré, y que ya me llega, o de que lo compré en ese mismo momento, pues a lo mejor me llega un poquito de culpa porque digo: "Ay, no, esto por qué lo compré, ya tenía uno igual aquí en mi casa", ¿no? Entonces, eh, pues en el momento cuando lo estoy comprando me siento bien, pero ya después, eh, me llega un poquito de culpa por por gastar dinero que a lo mejor no estaba en el presupuesto.
Claro. Ya, ya veo. Bueno, sí, sucede muy seguido, y pues lamento mucho, pues, esta situación. Y, ¿has tratado de realizar algún, este, tipo de ejercicio o alguna técnica para, pues, quizá, controlar este impulso que luego tienes por por este tipo de promociones, o o, no sé, quizá, este, pues, tratar de retirarte un poquito como de este tipo de de ofertas? Eh, y si es así, ¿te ha dado resultado, o no has tenido la oportunidad de hacerlo?
Pues mira, te cuento. El año pasado, sí, eh, me alejé de de ir a las tiendas ahorita en el fin de año, dije: "No voy a salir, eh, me voy a quedar aquí en mi casa, y eso va a ser que me va a ayudar a no tener el deseo de comprar cosas, ¿no?, que a lo mejor no ocupe en ese momento". Entonces sí, eh, el no salir a las tiendas, en quedarme en casa me ayuda a ten no tener como eso de de querer comprarlo, ¿no?, no la tentación, ¿no? Y, pues también, eh, otra cosa que he intentado, a veces, en vez de, por ejemplo, irme a a comprar, o a alguna tienda para desestresarme, <chuckles> lo que he hecho es como salir y caminar, o ir, por ejemplo, eh, a algún lugar, un parque, llevo también a los niños, porque también tengo niños. Entonces sí, eh, mm, es lo que me ha ayudado como salir, eh, distraerme haciendo otras cosas, me ha ayudado a no, eh, querer ir a comprar para desestresarme, eso me ha ayudado también mucho.
Ya veo. Bueno, la verdad es que suena buen plan, el que estés como con esta iniciativa de, quizá, espabilarte un poco, dar unas vueltas, y quizá, bajar esta emoción que luego uno puede llegar a tener como en la inmediatez de estas ofertas. Ya, pues, viendo como todo lo que me comentas, quizá, podrías aumentar como este tipo de técnicas, o o de de herramientas para poder este pues mejorar, quizá, el el controlar tu tus impulsos. Por ejemplo, quizá, si ves una promoción al momento de como, no sé, tener esta emoción, y decir: ''Ay, mira, es que está esto'', ¿no? O hacerte como que 3 veces una pregunta, ¿no?, o sea: ''¿Me sirve''? Y así dices, eh: ''No, pero, pues esto'', y otra vez volverte a preguntar, ¿no? ''¿Me sirve realmente?, no, pues no, es que ya tengo una''. Y quizá, en esta tercera decir, eh: ''¿Me sirve''?, y ya decir: ''No, definitivamente, pues, yo tengo una. Pues está funcionando bien''. No es como que pase algo o caso contrario, ¿no?, de que, pues puedas decir: "¿Sabes qué, me sirve?, sí, es que ya no tengo''. No sé, ah, mm, no sé. Se me rompieron unos vasos y viste una promoción por un ejemplo muy burdo. Y ya si al hacerte igual estas tres preguntas ves que realmente sí son necesarias. A lo mejor hay ya volverte un poco más selectiva en cuándo sí y cuándo no realizar, pues estas compras, sin sentirte tan presionada por el hecho de que viene por parte de una oferta, eh, y no por la necesidad, quizá, como anterior que ya habías visualizado de este equipo, o de este material, o o de estos objetos.
Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Claro. Ujú. Claro, claro, yo creo que, pues, eso me ayudaría, la verdad, eso se me hace muy buena idea, eso de de decidir, eh, si lo ocupo, eh, o no, y preguntarme a mí misma 3 veces, la verdad que se me hace, pues, algo una muy buena idea, ¿no? Y también, eh, a veces, que va voy, por ejemplo, al súper y no me llevo listas, y me pongo a comprar y comprar cosas que que en la casa ya tenía, ¿no?, así como me dices. Entonces, yo creo que eso me va a ayudar como también, eh, se me ocurrió como ha hacer una lista de lo que sí ocupo realmente, ¿no? Y lo que no ocupo, eh, pues, ni escribirlo ahí en la lista para, pues, no tener como ese, eh, deseo de comprarlo, ¿no? Porque, pues sí, a veces que uno dice a lo mejor sí lo no lo tengo en mi casa, como a lo mejor sí lo ocupo, ¿no? Pero sí, como teniendo esta lista, yo creo que me ayudaría también, ¿no? Como para, eh, seleccionar qué es lo que sí ocupo realmente.
Sí, por supuesto. Creo que este tipo de herramientas te van a ser muy beneficiosas, ya que, pues, am, quizá al al procesar un poquito más y con más calma, y detenimiento, las cosas que que realmente a lo mejor sí son necesarias para tu día, puedas asignar como un presupuesto, y ya no tener como que esta situación, ¿no?, en la que, pues, sin darte cuenta de repente ya gastaste más de lo que tenías, eh, presupuestado como para este tipo de cosas, y tomaste de algún otro lado que que quizá pues era para otras cosas o una emergencia, un evento, una situación como me mencionabas en un inicio. Entonces
Claro, sí. La verdad que sí.
ya otra cosa que podrías intentar, quizá, también sería el apoyarte con con tus amigos, con tu familia, o con algún profesional, para que también te dé unas herramientas más adecuadas para tener este control, y poder tener, pues, ahora sí que más facilidad al momento de decidir.
Sí, la verdad que que gracias, eh, por tus sugerencias. Sí voy a a tomarlas en cuenta, eh, porque bueno, eh, a lo mejor también una clase de finanzas me ayudaría a poder tener, eh, pues, un presupuesto más eh, pues, dispuesto para poder, eh, gastar, ¿no? Entonces, yo creo que, que sí lo voy a hacer. Y pues, la verdad que muchas gracias por tus consejos, eh, y por escucharme principalmente, eh, gracias.
No, no es nada de verdad. Yo sé que todo lo vas a lograr, que pues, es parte de de ahora sí, de estos procesos que uno tiene, y que todo va a salir bien. Vas a ver que con el apoyo y con todas las herramientas que, que has tenido y que vas a tener, vas a tener ya un momento de tranquilidad y todo va a estar mejor. Mucha suerte y hasta pronto.
<chuckles> Ay, pues, muchas gracias.